<smacks lips> È veramente bella, è una bomboniera.
C'è qualcosa che mi consigli in particolare di Siviglia? Com'è proprio questa città? Ti ha colpito?
Ehm, vacci alla fiera fie alla fiera di Abril, ehm, che c'è proprio una festività loro, si vestono con tutti gli abiti tipici.
Okay. Bello.
Sì. Ecco, lì, proprio è stato un un momento per me felicissimo, quindi se penso a un momento futuro felice mi rivedo proprio lì, a Siviglia. <chuckles> Quindi
Immagino. Ci sei stata recentemente? Proprio tipo questo aprile?
Sì, recentemente. Mh-mh.
Wow, bellissima. Anche il cibo lì penso sia molto buono.
Sì, sì. Molto bello. <smacks lips> Sì, sì. Ti dirò di sì, però mh, ehm, ecco, mi ha colpito di più il resto.
Okay. Okay, okay, capito.
Mh. Sì, ecco. Lì penso che, se io vivessi lì, un domani in un futuro, uhm, sarei, mhmm, un po' diversa. <giggles> Vivrei una vita secondo me un po' più allegra, un po' più felice.
Okay, okay, capito. Interessante, perché non non hai m non hai mai pensato di trasferirtici?
<chuckles> Allora, quando ci sono stata ho avuto questo richiamo, che poi me l'hai portato in mente un po' tu quando mi hai parlato di Londra, delle tue emozioni londinesi, perché si vedeva che comunque eri molto coinvolta. E però io sono sposata e mio marito c'ha un posto un buon posto di lavoro qui, e non è possibile trasferirsi. Però, dipendesse da me, ecco, se tra 10 anni affronterò un divorzio andrò in Spagna. <giggles> Però <laughs> Però ecco, questo non è proprio un progetto futuro, il divorzio. Ma va bene.
Okay. Mh. Capito. Buono a sapersi, in caso chiamami. È un pro non può essere un progetto og dai, però
Mh. Tu che pensi di avere comunque figli, sei già sposata o è in progetto il matrimonio?

Allora, nel mio ideale, ehm, sicuramente ho sempre son sempre, sempre stata sicura che sarei diventata mamma. Io guarda, vabbè, quando ero piccola, ero convinta che avrei voluto 100 figli, però ho ho capito poi che era irrealistico, era leggermente infattibile, però ho s
Ah. <chuckles> Po Poi ti sei resa conto che li dovevi fare questi figli. <chuckles> Che devono uscire. <chuckles>
Sì, sì, più che altro nella mia idea volevo 100 figli, perché così mi aiutavano a portare la spesa. Eh, però poi bisogna pure farla a spesa per 100 figli.
<laughs> Dai però è una cosa molto molto bella. <smacks lips> Adesso
Sì, poi ho sempre voluto abbinarlo al fatto che, sì, sicuramente volevo essere mamma, però volevo essere una mamma in carriera, cioè comunque volevo avè il mio lavoro, ehm, le la mia attività, comunque qualcosa di mio, solo mio che non dovevo condividere, quindi volae diciamo il mio punto era arrivare in alto ed essere anche mamma.
Ah. Sì? Eh, beh.
Tu invece?
Allora, mhmm, diciamo che io fin da bambina avevo invece il sogno del matrimonio. Cosa che però s'è realizzato. Invece il sogno di diventare mamma, uhm, diciamo che sta arrivando pian pianino. È una cosa che mi piacerebbe molto, però mi fa comunque un po' paura. Invec mhmm, penso un po' di più alla carriera. Per esempio il mio sogno nel cassetto, è aprire una mia attività.
Okay. Uh! Okay. Certo. Che tipo di attività vorresti aprire?
Ehm Mi piacerebbe aprire un e-commerce di animali non di animali, di cibo per animali perché <chuckles> uno spaccio di animali praticamente. <chuckles> No, no, per carità, vendita di alimen di animali insomma.
Okay. Okay, okay. <chuckles> E come mai proprio diciamo questa cosa così particolare? Non non avevo mai sentito qualcuno, che mi dicesse una cosa del genere.
Allora, io amo tantissimo gli animali. Ehm, ho fatto
Okay. Ah. Quale in particolare? Se posso chiedere.
E sì, i cani.
Okay, belli.
C' ho c'ho un dalmata, quindi mi piace tantissimo il dalmata. Ehm, sarà che il mio nome è molto simile a quello di Crudelia De Mon. <chuckles> Quindi fin da piccola mi prendevano in giro ,con questo nome, i miei zii e poi alla fine mi son presa davvero un dalmata.
Wow. Okay. Ti prego, dimmi che ad Halloween, ti travesti da Crudelia De Mon.
Non mi travesto, perché ho troppo freddo ad Halloween. <chuckles> Sì, lo metto tra le cose da fare in futuro però.
No, non mi puoi dire così. Okay, okay, poi l uhm, voglio la foto.
<chuckles> Sicuramente. E quindi niente ecco, è sicuramente un mio mhmm, è un mio sogno fare qualcosa che mi piace. Tu invece in carriera come ti vedi?
Ottimo. Certo.